Hm, natürlich, ja, das ist ganz wichtig. Ich arbeite immer in so 1,5- Stunden-Blöcken. Ich kann meine m m meine Aufgaben mir Gott sei Dank ziemlich gut selber koordinieren und dann mache ich mal 1, 1,5 Stunden wirklich, ja, mm, Deep Work und dann mache ich immer 'ne kurze Pause von 15 Minuten, oder 5.
Mhm. Ja. Okay, also, diese Pomodoro-Technik nennt man das ja, glaube ich, ne? Genau, super. Und das funktioniert für dich? Würde würdest du sagen, das das würdest du auch weiterempfehlen so?
Ja, genau. Genau, richtig. Ja, garantiert. Also, für für mich hat's wirklich super geklappt, grade mit so immer ja, ich habe so 'ne App, die heißt brain.fm. Da sind dann so ähm, so Beats drauf irgendwie mit 44 Hertz Beats oder so sind das, die dir dann helfen, dich wirklich, ja, im Tunnel einfach zu fokussieren und zu konzentrieren.
Mhm. Mhm. Ach so, das sind dann also, die machst du an, während du arbeitest oder ist das da nutzt du die dann für die Pausen?
Ne, ne, das läuft dann tatsächlich so ja, einfach leise auf den Kopfhörern, ähm, ja, im Hintergrund, während ich arbeite. Und dann ist da so 'n kleiner Timer, der zählt dann hoch und dann zeigt er mir immer an: „Jetzt kannst du Pause machen kurz.“
Mhm. Ah, verstehe, das klingt ja super. Und wie gestaltest du dann so 'ne 15- Minuten-Pause?
Mhm. Ähm, ne, ähm, also, f ich muss ehrlich sagen, die 15- Minuten-Pause ist sogar erst nach, ähm nach so 3 Blocks oder so mache ich die und zwischendurch mache ich eher so 5- Minuten-Pausen, das ist mir grad wieder eingefallen. Ähm, da mache ich tatsächlich
Mhm. Okay, bewegst du dich dann oder was machst du? Also, auch in den 5 Minuten jetzt, wie w stehst du auf, gehst ans Fenster, frische Luft oder was? Mach holst dir einen Kaffee? <chuckles>
Ja, ja, genau. <chuckles> Ja, also, natürlich, ne, ich hole mir immer 'n bisschen dann Wasser nach und, ähm, in der Zeit, ne, versuche ich dann irgendwie was ja, ich eigentlich zeichne ich meistens immer in den kurzen 5 Minuten Pause, damit ich halt wirklich nicht so viele andere Reize in der Zeit bekomme, mhm.
Mhm. Ah, verstehe. Ja, okay, das heißt aber, du stehst da nicht unbedingt auf. Du bleibst dann sitzen, aber machst einfach für dein für dein Gehirn, sage ich mal, jetzt, hm, 'ne ganz andere Aktivität.